Madrelingua. Okay, okay.
Che ne so, un argomento che gli piace, no, specifico. Ehm in questa maniera, i bambini inglesi imparano l'inglese e i bambini italiani imparano l'italiano. Quindi i bambini bilingue, <chuckles> se fanno questa cosa, capito, parlano 2 lin eh, in questo sen sono in questi contesti qui, imparano 2 lingue e quindi è è un po' un metodo creato cioè, lei ti dice cosa fare, e ti dice il perché, okay, perché ti facilita se lo fai così. Poi ovviamente più tempo ti ci dedichi, più ti ci dedichi, prima fai, meglio fai, no?
Eh, e certo. Ma sc Okay.